Oui, oui, bah et de toute façon, tout ce qui est tout ce qui fait de l'animation est est bon à prendre, hein, je pense, hein.
Mmh. Oui, tout à fait, tout à fait, tout à fait.
Ouais, ouais mais ça ça m'est déjà arrivé de de m'amuser, heu, dans un bar, heu, c'était en Provence, heu et j'avais jamais connu une ambiance, heu, telle. C'est c'est-à-dire j'ai passé une très bonne soirée, heu et il y avait juste un jukebox <chuckles> et et tu a
Oui. D'accord. D'accord, OK, c'est <chuckles> le juk
tu avais tous les jeunes du du village, heu ah, ouais, ouais et même les les vieux, hein, qui qui dansaient, heu
Oui. Mmh. Ah, mais c'est vrai que c'est un c'est un, mmh, on peut d on peut dire, quand même, que le jukebox, c'est c'est vraiment un comment dire? Un un monument, hem et en même temps, c'est c'est quelque chose d'increvable, hein. Quelqu'un qui a un jukebox, heu, il a de la musique, heu, même quand il y a une panne d'électricité, par exemple, hein. Mmh, mmh, mmh et
Ouais. Ouais. Ah, oui, oui. Ah, oui, ouais et puis tu mets ABBA, tu mets Claude François et puis c'est parti, hein.
Voilà et c'est parti pour la soirée. <laughs> Tout à fait, tout à fait et est-ce que, toi, tu as eue peut-être, l'idée, un jour, de de créer un café, heu, dans ton quartier?
Alors, non, heu, mais c'est vrai que l'idée d'en créer un, heu, ce serait, heu, plutôt du rétro.
D'accord.
Heu, je partirais sur une déco assumée rétro, heu, jukebox, heu
Mmh mh. Ah bah c'est sûr, jukebox obligatoire pour toi. D'accord, OK.
Ouais, ouais. Ouais, ouais, une p une petite scène, aussi, heu et puis tu vas chiner vraiment du, heu, tu sais, de de des tabourets, heu, classiques, heu, de bar, heu, une bonne and une bonne ambiance. Heu heu, je pense que ça, ça marcherait bien, heu et et et et j'ai vu ça à New York, hein. Tu as des tu as des gars qui recréent le décor, heu, de d'un café fran d'un d'un bar-tabac, café français, heu et ça marche, heu, du tonnerre, hein et à Lond et à Londres, aussi, j'y suis allé.
Oui. N oui. Mmh, d'accord. Oui. D'accord. Et ça marche du tonnerre? Mmh, mmh mh. Londres aussi, il y a ce concept-là? D'accord, mmh, d'accord, OK et en France, non, pas trop pour l'instant?
Ouais.